Olha, me diz o que que você acha, o que que você faria no meu lugar, tá?
Uhum. Tá.
Eh, eu sou analista de sistemas há 20 anos
Nossa, lo longo tempo.
tá? É é muito tempo, é bastante tempo mas, eh, de criança o meu sonho era ter feito e e, não é arte, não é desenho, é história da arte, eu não sei porque eu sempre bati nisso.
História da arte, extremamente interessante.
E e o detalhe né, do do contar a histó do do da história, de conhecer, enfim.
Mas não tem nem nenhuma, hum, nenhuma relação com o que você faz agora.
E aí eu fui estudar. Não tem nada, nenhuma nenhuma, eh, e eu com com 17 anos, na hora de escrever a, de fazer minha inscrição no vestibular, o meu sonho era ter escrito posto história da arte, mas, como não botava comida na mesa, né, e eu não tinha dinheiro pra me bancar.
Ai, e tin e tinha uma faculdade específica? Porque eu achei que história da arte fosse uma cadeira, ah, num curso de história, alguma coisa assim.
É uma cadeira. Tem é uma cadeira eh UFRJ, UERJ no Rio de Janeiro as universidades a PU a u a PUC acho que tem, a <clicks tongue> Unicamp tem.
Uhum, ah tá, legal, não sabia não.
Então, tem, tem bastante universidade com essa com essa cadeira, só que assim, geralmente é filhinho de papai que vai fazer, ou é o lascado que sai lascado igual entendeu?
Uhum, vai conversar sobre história da arte comendo ovo amarelo no boteco da esquina. <laughs>
Sem muito campo no mercado de tra no trab é exatamente é é o resu é o destino de algumas pessoas é esse entendeu? <laughs>
Não é não é de todo mal d se você não é desapegado a bens materiais, imagino eu, <laughs> totalmente. <laughs>
É é exato, então o que aconteceu? Eu eu acabei fui fazer, fui ser analista de sistemas, fui desenvolver minha carreira aqui e, só que, eh, um um dia eu decidi que eu ia fazer a faculdade, por prazer.
Uhum, ah legal legal.
Comecei, e aí veio pandemia, quando veio depois da pandemia eu a gente ficou remoto, e aí eu me mudei pra de país, né, me mudei pra Espanha, não terminei o curso porque logo depois acabou o remoto, e aí ficou pendente, e eu descobri o mestrado em humanidades digitais.
Uhum. Ah, legal, na Espanha?
Eu fale: "Opa!". Ó, da na aí já é em Portugal, tá, eu eu vou e volto, eu dou eu atravesso da Espanha pra Portugal, de Portugal pra Espanha, então mas, eh, na Europa é pertinho é pertinho, mas na Europa, né. Então, assim, mestrado eu falei: "Opa, eu vou voltar, vou pegar esse mestrado aqui que eu posso fazer"
Tá. É pertinho hein, uhum.
"que eu vou aplicar tecnologia e história da arte.".
Uhum, olha, excelente ideia.
E o cresceu de um jeito o negócio só que, só que agora eu tô num ponto em que eu estou ali num limbo. Entendeu? Eu não sou nem só analista de sistemas e nem só historiadora.
Você tá com uma crise de identidade, digamos assim..
Eu tô, eu tô com crise de identidade, exatamente. Por quê? No mundo ideal, o meu sonho era trabalhar em pesquisa científica, em história da arte, usando a tecnologia.
<laughs> Uhum. Entendi.
Só que como é que eu vou fazer a a aí entram as minhas começa a entrar a minha borbulha de dúvidas, né, meu meu fervendo as dúvidas.
Me conta.
Será que eu vou conseguir campo pra isso?
Mas, olha, será que não tem campo pra isso, por exemplo, na França? Ou, num assim, em países com mais capital do que a Espanha ou ou Portugal e com uma história, digamos assim, mais rica, um reconhecimento mundial maior, ap apesar da Espanha ser bem de ter diversos, por exemplo, pintores, enfim, El Greco e e outros, né, mas, eh, não sei, França seria um um lugar bom pra você ver, é uma Meca da
Pode ser. O França ou talvez a Itália. Itália tá saturada já também mas
Itália, né, Itália.
Itália é é é o paraíso, olha pode ser creio que sim, mas meu nível de italiano é A1, meu nível de francês é A1. Então de primeira eu por isso eu não pensei ainda, eu não pensei neles por causa disso.
Ah mas acho que isso não mas mas isso. Aham. Não mas mas isso daí é primeiro que não necessariamente você vai ter que trabalhar na língua deles, e segundo que são 2 línguas que você como falante português, e que já fala o espanhol, hã, imagino eu, assim, pra, então pra pegar italiano e francês assim, sem exagero, vai demorar, uns 3 meses você já tá se comunicando tudo o que você precisa, em 6 meses você você tá fluente, sem exagero.
Fluente. No dia-a-dia né.
Sim, sim, é uma língua la são 2 línguas latinas e e e e vo são mais próximas ainda do espanhol, pelo menos o italiano, é um pouquinho ma tem tem umas umas coisas mais mais parecidas, enfim e
É, porque eu estou me baseando talvez na na experiência do curso, que você vai uma vez, 2 na semana, não é uma coisa que é o dia a dia. Mas é é talvez o estando lá com a a imersão obrigatória
Ah sim.
eu consiga, sim.
Eu acho que barreira linguística em relação a a a países com com língua latina, você já tendo português e espanhol, e imagino que provavelmente você fale inglês também, porque o francês <chuckles> tem tem muita palavra em inglês.
não é fluente, mas está bem mais avançado, bastante mais avançado, não sou um C1 mas estou bem bem mais avançado que o francês talvez me ajude a a me defender.
Uhum. É, meu ponto é que, assim, a barreira linguística, eh, se você vê que é mais interessante pra esse campo que você quer, eh, Itália ou ou França, acho que a barreira linguística não deveria ser um um obstáculo a ser considerado. Isso daí você transpõe relativamente rápido.
Entendi. Que é porque é é é é faz sentido faz sentido porque, assim, foi exatamente um campo que eu percebi uma carreira
E que você teria prazer em fazer, né? Assim, eu te pergunto, você não está satisfeita agora com o que você está fazendo?
que É Eu vou ter prazer de fazer eu até faço o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, mas eu acho que seria, assim, a minha apoteose
Uhum.
pelo menos em níveis de satisfação pessoal.
Algo que você faria com prazer, assim seria pago que seria paga pra fazer algo pelo qual você tem paixão, assim, os sonhos de qualquer um, digamos assim.
Infinitamente pra vida toda, o único tema é a questão de não ter uma segurança se a coisa vai eu sei que pode, como também não pode, então não ter essa segurança de de repente chegar e não, não não não foi um campo bom para trabalhar tenho que voltar agora do 0 lá para pra mesmo que eu não não volte não volte o pra mantém me mantenha no outro país mas voltar lá para o 0 de voltar a ser analista de novo, arroz com feijão.
É, eu entendo o seu o seu receio, porque realmente, você já tem uma coisa que você já eh esse deve ser excelente, já tem, eh, 2 décadas de carreira, e trocar por algo incerto, eh deve dar um frio na barriga, assim, in inexplicável. E realmente você tem que pesar, eh, muito e, eh, assim, você nunca vai ter certeza, mas tentar investigar o melhor possível, pra se eventualmente você arriscar, você pelo menos ter noção, eh, do que você pode ganhar ou perder.
Tá. Uhum. Que esse é o meu medo, meu medo é de repente, é é o eu não sei se eu sei lidar bem com o o perder
Uhum.
talvez por isso eu tenha tanto medo e ache que não não é uma coisa tão segura.
É, a gente sente muito mais a perda do que o ganho, na verdade, se você perder, digamos assim, 100€, você vai sentir muito mais, eh, em oposto do que se você ganhar, você vai ficar muito menos feliz do que se você, eh, ficou triste. Isso daí tem estudos, é
É claro, pra gastar 100 eu pra gastar 100€ eu gasto num zás, pra poder ganhar 100€ amigo, dói muito mais, é exatamente isso.
aham. A gente a gente experi é experiencia o experimenta o, a dor com muito mais intensidade do que a felicidade, é.
É, é exatamente isso então é por isso que eu tenho mas eu não tinha pensado mesmo no eu estava pensando num mercado mais, assim, num mercado museológico digamos, institucional, mas aqui na região onde eu vivo realmente, eu não tinha pensado em uma França em me arriscar em tentar alguma coisa num numa Itália de algum projeto assim.
Uhum, ah, interessante. É, um um desses mus os museus mais visitados, enfim, Louvre da vida, um, eh, La academia, uma coisa assim, né.
E aí eu estou pensando, de qualquer maneira aqui também é bom, tem o Prado também na na Espanha mas realmente, não não se compara com o que tem na França e com com com o Louvre bom, se compara talvez com o Louvre mas não com com o que há na Itália então, e França Itália estão muito perto então
Emparado né? É, tudo muito perto na Europa, isso daí também é é uma vantagem.
mas eu me vejo. É uma possibilidade como você falou estudar muito bem a coisa
E o quão o quão certo seria, né, se você realmente tem problema d em relação a isso, procura fundo, nada vai ser 100% certo, mas você pode, enfim, afastar dúvidas pra ter um uma visão mais clara, digamos assim.
antes de dar um passo. É. É é é é realmente é uma coisa que não dá pra pra arriscar sem ter uma certeza.
É.
Quanto mais eu penso nisso mais eu tenho essa mais eu converso contigo também. Eu vou tendo essa certeza tem que ser uma coisa muito bem pensada.
Uhum, sim, sim.
De fato, é. Olha vou te agradecer obrigada, tá, por confirmar pra mim que realmente é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, muito bem estudada e pela ideia da do tema das línguas que eu tenho um certo medo, mas eu vou arriscar, aprender pelo menos e desenvolver isso.
Eu racho extremamente válido.
É, pois é, olha, foi muito bom ter falado contigo, viu, muito obrigada.
Ah, de nada que isso, prazer foi meu, disponha, e até a próxima.
Até a próxima.